Bạn ơi, hờ, ừm, bản thân mình nha, tức là mình cũng biết rằng là mình có một vài cái thói quen nó không được tốt ấy, cho nên là, ừ, cũng nhiều lần là mình cũng muốn rằng là, ừ, bây giờ mình phải ngừng những cái việc như thế này thôi, thói quen không tốt như thế này nó ảnh hưởng nhiều đến, ờ, ừ, sức khỏe, rồi cuộc sống này kia á, nên phải ngừng thôi. Ờ, nhưng mà, kiểu, mình vẫn chưa biết làm cách như thế nào để có thể, ờ, thay thế cái thói quen xấu đấy. Mình đã từng tự nghĩ rằng là nha, ừ, bây giờ mình sẽ thay thế nó bằng một cái thói quen mới. Ờ, nhưng mà mỗi tội là, kiểu, mình đặt ra một cái thói quen mới với cả cái hy vọng là nó sẽ thay thế được cái cái cái xấu kia ấy, nhưng mà nó không đơn giản như vậy bạn ạ. Kiểu, ban đầu thì cứ hào hứng, làm được vài ngày xong rồi thế là, ờ, nhiều khi cứ mệt mỏi, căng thẳng, thế là mình lại như một cái, kiểu, ừ, nó nó gọi là quán tính ấy bạn, lại trở về cái thói quen cũ luôn á bạn ơi. Nó không biết là có cách nào là có có thể giúp mình tạo dựng được những cái thói quen mới tốt hơn để có thể thay th thay thế những cái x cái cái xấu cũ không á bạn?
Ừm. À. À. Ừm, ừ. À. Ừm. Mình hiểu. À. Ừm. Mình rất là thông cảm với cái tình huống này của bạn luôn, tại vì thực tế đó, thói quen xấu á, thì nó rất là dễ để, ờ, dễ để mà làm, đúng hông? Còn thói quen tốt thì làm phải, ơ, phải bỏ công vô, phải suy nghĩ, phải, ơ, duy trì nè. Vậy thì bạn cho mình hỏi đi, là cái á, thói quen xấu cụ thể mà bạn đang muốn thay đổi đó, đó là thói quen gì nè?
Trời ơi! Đúng a. Đúng rồi. Trời ơi! Nhiều lắm bạn ạ! Bây giờ nha, à, ví dụ như là nói về câu chuyện giấc ngủ đi, thì cái thói quen xấu của mình đó chính là mình lên giường một cái là mình không có ngủ ngay lâu, mà mình sẽ bắt đầu ngồi bấm điện thoại, rồi mình mình xem mấy cái video, mấy cái phim ngắn Trung Quốc ấy bạn. Trời ơi! Kịch tính lắm! Nào là xuyên không, nào là tổng tài bá đạo các thứ ấy. Trời ơi, xem đến khoảng 3:00-4:00 sáng xong rồi lúc đấy mình bắt đầu là "Thôi mắt mỏi quá rồi," thế là mình m bắt đầu đi ngủ. Rồi, ờ, bởi vì mình ngủ muộn cho nên là sáng mình dậy muộn, l lần nào cũng thế. Mỗi lần mà mình dậy muộn ấy mình lại, kiểu, n nuối tiếc ấy, là, <tsk> "Biết thế hôm qua đi ngủ sớm thì có phải sáng nay làm được nhiều việc hơn không?" Hay là mình cũng có một cái thói quen rất là xấu nữa, đó chính là khi mà mình ngồi làm việc, hay là mình ngồi học tập á, là cái lưng của mình là nó cứ bị gù ấy bạn, nó không được thẳng ấy, xong rồi là chân thì chân thì khoanh tròn lên cái ghế ấy bạn, tức là một có một cái dáng ngồi rất là xấu nha. Và, ờ, hôm nọ thì mình đi nó gọi đi đi đi mát-xa lưng ấy, th là người ta bảo "Chết rồi em ơi, lưng này của em là có dấu hiệu là bị gù rồi đấy." Thế là tự dưng mình, kiểu: "Ui, thế á?" Đấy, tức là mình mình cũng tự cố gắng là, ờ, mình tự nhắc bản thân trong cái lúc mình làm việc với cả học tập là bây giờ mình phải ngồi thẳng lưng, nhưng mà cứ được vài lần xong rồi sau nó lại y vẫn y nguyên bạn ạ. Hay là, kiểu, mỗi khi mình căng thẳng, mình lại có một cái thói quen là cắn móng tay. Mà nói thật với bạn là cắn móng tay bản thân mình thì có thể là không thấy c vấn đề gì đâu, nhưng mà khi mà người ngoài ấy bạn, người ngoài nhìn vào người ta sẽ đánh giá ấy, nhất là, ờ, bây giờ thi thoảng là mình cũng có đi làm rồi mình gặp khách hàng hoặc gặp đối tác ấy bạn, thế là k nhiều khi người ta đưa ra những cái vấn đề mà mình mình mình phải suy nghĩ ấy bạn, thế là lại như một thói quen đưa tay lên mồm cắn cắn ấy bạn ạ, nhìn rất là mất vệ sinh luôn ấy.
À! Ừm. Rồi! Ừm. <laughs> Rồi. Ừm. À! <laughs> Ừm. À! Mình hiểu. <laughs> À! <laughs> Rồi! Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. À! Ừm, mình hiểu rồi nha. Vậy thì, à, thật ra đó bạn, những cái thói quen của bạn chư mình cũng phải công nhận những cái thói quen này rất là khó bỏ nha, tại vì là nó nó thuộc về cái nó thuộc về những cái hành vi hết sức là căn bản và cảm xúc của con người đó, cho nên là thay đổi nó là rất là gian nan luôn, mình rất là thông cảm với chuyện này nè. Vậy thì, à, hông biết là bạn đã từng thử cái cách nào hay cái phương pháp nào để bạn thay đổi trước đây chưa ha?
Trời ơi, đúng đó. Ờ, cũng có nha bạn ơi. Như là câu chuyện đi ngủ sớm nhá, là mình cố gắng rằng lúc đấy là mình không dùng điện thoại, mình đặt điện thoại sang một bên, nhưng mà vấn đề là mình không thể ngủ được ấy bạn. Mặc dù lúc đấy là mình cứ cố gắng mình nhắm mắt mình đếm cừu, đếm, đếm đến khoảng hai nghìn mấy rồi nhưng mình vẫn không ngủ được, thế là thôi mình lại lấy cái điện thoại ra mình lại ngồi xem. Hay là, đấy, như cái câu chuyện là ngồi gù lưng lúc nãy không, thì mình cũng đã cố gắng, gọi là, được 1-2 buổi ngồi thẳng lưng xong rồi đâu lại vào đấy. Rồi còn cái cắn móng tay nữa, thì mình cũng cố gắng, gọi là, những cái lúc mà mình suy nghĩ thì mình, kiểu dạng như là, mình lúc đấy mình đút tay ra vào túi quần luôn để để mình không cắn ấy. Nhưng mà được cũng được vài lần thôi, xong rồi cứ đến lại gặp cái vấn đề nó, gọi là, khó suy nghĩ hơn, thế là tay lại đưa lên mồm. Trời ơi, rất là vất vả! Nó, kiểu dạng như là, nó thành một cái phản xạ ấy bạn ạ.
Ừm. Rồi. Ừm. Mình hiểu. Ừm. À. <laughs> Ừm. Ừm, mình hiểu nha. Ờ, vậy thì, ờ, bây giờ đi, thì mình thấy là bạn đang có khá là nhiều những cái thói quen mà bạn muốn thay đổi, và điều đó thì nó cũng tốt thôi. Tuy nhiên á bạn, thì, ờ, kh khi mà có quá nhiều mục tiêu á, nó cũng hơi khó thực hiện, và mục tiêu của bạn toàn là mục tiêu khó xơi không à. Vậy thì hông biết nha, nếu mà phải chọn ra từ, ờ, 1 tới 2 cái thói quen mà bạn muốn thay đổi ngay lập tức đi, liền lập tức, càng sớm càng tốt thì bạn sẽ chọn 2 cái thói quen nào?
Vậy ha? <laughs> Ừm, nếu mà phải chọn thì mình sẽ chọn là cái thói quen ít ra là mình ngồi làm việc nó nó thẳng lưng một tí tại vì thật ra là con gái mà, đâu ai muốn là hình thể mình nhìn vào một cái tự dưng thấy bị gù đâu bạn, đó, cho nên cái đấy chắc chắn là mình sẽ muốn thay đổi đầu tiên. Cái thứ hai là chắc là câu chuyện là đi ngủ sớm bạn ạ. Ờ, đấy, mình cũng muốn là đi ngủ sớm hơn một tí chứ còn ngủ muộn nhiều, nhiều khi là bây giờ nó cũng ảnh hưởng đến công việc các thứ ấy bạn, không dậy được sớm là thôi đã quá trời rồi!
Ừm. Rồi! Ừm. Rồi, mình hiểu rồi nha. Vậy thì thường á bạn, là không biết á là ngoài cái chuyện bấm điện thoại ra đó thì còn cái, ơ, ờ, cái, ơ, điều n gì khác mà nó nó ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của bạn, để bạn hông ngủ sớm được không?
Ừm, cái này là chắc là do là mình không biết là do mình quen ngủ muộn rồi hay như thế nào, nhưng mà đấy, ừm, kể cả xa điện thoại thì mình vẫn không ngủ được ấy bạn.
Ừm. Vậy thì, ờ, hông biết á bạn là bạn muốn á, lý tưởng là bạn sẽ ngủ lúc mấy giờ và dậy lúc mấy giờ nè?
Trời ơi! Lý tưởng nhất thì, ờ, chắc là vẫn là rơi vào khoảng độ 10:30, 11:00 thôi tại vì <sniffs> mình cũng có đọc một số cái bài báo ấy, người ta kêu rằng là cứ tầm 11:00-12:00 là, à, các cơ quan nội tạng ở trong cơ thể nó hồi phục này kia ấy bạn, a, thế là mình cũng bắt đầu là lo lo tại vì bây giờ cũng coi như là, ờ, bước vào giai đoạn có tuổi rồi đi, nhỡ đâu đấy, ờ, ngủ muộn xong rồi nó ảnh hưởng gan, thận các kiểu, nó không lọc tốt xong rồi về sau đi chữa bệnh thì chắc là cũng đến khổ ấy bạn ạ.
Ừm. <laughs> Ừm, đồng ý nha. Rồi, vậy thì, ờ, sau khi mà nghe câu chuyện của bạn đó, thì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
Vậy thì tốt quá nè.
Rồi. Ờ, đầu tiên đó bạn, thì mình cũng rất là thông cảm thôi, tại vì thiệt sự đây là những cái thói quen xấu mà rất là nhiều người có chứ hông phải một mình bạn đâu, trăn trở dữ lắm. Đúng rồi, cho nên đó bạn <laughs> rồi, cho nên là á, <sniffs> ờ, bây giờ đi, bạn nên nếu mà bạn thực sự nghiêm túc với nó đó, thì bạn nên, ờ, có một cái kế hoạch rõ ràng. Tại vì sao bạn biết hông? Khi mà á, lúc khi mà bạn, ờ, có quá là nhiều cái mục tiêu cùng lúc đó thì bạn sẽ rất là khó mà thực hiện được luôn, cho nên á bạn, là bây giờ hãy nhắm 2 ông thôi, là ông, ơ, ca cái gì ta? Ông ngủ sớm nè với ông gù lưng. Thì, ờ, thì đối với gù lưng nha thì bạn sẽ thử ra một vài cách và bạn sẽ ghi chú lại coi là kết quả nó ra làm sao và bạn sẽ thử trong bao lâu. Chẳng hạn như là bạn một vài cái cách mà dễ suy nghĩ, dễ hê dễ làm nhất đi nha, đó chính là á, đầu tiên là mua một cái ghế làm sao cho nó, ơ, nó nó nó đúng cái tư thế này, chỉnh cái màn hình cao lên, cái bàn nó cũng phải đủ cao để cho bạn ngồi trong cái tư thế, gọi là, không có bị, gọi là, phải cúi cái cổ ra hỏi đằng xước đằng trước quá nhiều nè và thường cái đó la là nguyên nhân mà mình phải gù xuống, đúng hông nè? Đó.
Trời ơi! Vậy ấy hả? Trời ơi, tưởng mình mình chứ. Ừm, sao nè? Ồ, mình hiểu rồi nha. Ờ, được. À, cũng hợp lý ha.
Đó, rồi bạn cũng có thể mua những cái ghế nó thoải mái hơn, nếu mà tùy theo, ơ, mức độ tài chính thôi nhưng mà, ờm, thực ra những cái ghế mà tầm khoảng, ơ, gọi là, giá ổn ổn, trung bình thôi đó, là nó cũng khá là thoải mái rồi, chủ yếu là do cái cái cách là bạn chỉnh cái màn hình trước mặt bạn nữa đó. Rồi.
Ừm, hay nha.
Ừm, đó, thì đó cũng là một cái cách khá là thực tế. Bên cạnh đó nha, thì bạn nên kết hợp những cái bài những cái bài tập mà giãn lưng á, trên YouTube nó có đầy á bạn. Thì những cái bài tập đó đó bạn, mặc dù bạn chỉ tập có cỡ 20 phút 1 lần tập thôi, nhưng mà cái hiệu quả của nó kéo đúng rồi bạn, nhưng mà hiệu quả nó kéo dài cả tuần á bạn. Cái này là một cái, ơ, rất là ít người biết cái điều này nha, nhưng mà thực ra đó, họ cứ nghĩ là họ bị gù lưng hay đau lưng á là do cái lưng, thật ra là do cái chân á bạn. Có nghĩa là đúng rồi, khi mà những cái cái cơ ở dưới chân của bạn là những cái cơ to nhất trên cơ thể con người, cho nên là nó sẽ kéo cái lưng bạn xuống, nếu như cái chân của bạn nó cái kiểu, cái cơ của nó bị bị bó vô bị bị siết vô quá đó, tại ai cũng vậy thôi à. Càng có tuổi nó càng, ờ, nó t tức càng co lại á thì nếu mà bạn tập những cái bài mà giãn cơ đó, bao giờ nó cũng sẽ có những cái bài mà tập giãn chân, thì tự nhiên bạn tập xong đi, mình hứa với bạn luôn, 20 phút 1 lần thôi, bạn khỏe ít nhất là 1 tuần. Đó, bạn thấy sao về mấy cái hướng này?
Ô kê đấy chớ. Ngắn vậy luôn ấy hả? Ờ, vậy luôn? Ồ, thế á? Ồ, vậy luôn? Trời ơi, hay quá nè! Ồ, cái hướng mà bạn đưa ra cho mình thật sự là nó rất là hay luôn ấy. Thật ra là bản thân mình mình mình cũng có nhìn thấy mấy cái bài mà đấy, tập tập trên mạng ấy, nhưng mà mình xem chủ yếu là trên trên Facebook mà hay có mấy cái clip mà, kiểu, Trung Quốc các thứ đồ ấy bạn, mà họ đưa sẽ đưa ra mấy cái mà, kiểu, áp vào tường này kia. Tức là mình cũng có thử theo, nhưng mà mình cũng thấy là nó không hợp lý, tức là nó nó nó cũng không có tác dụng nhiều ấy. Giờ mình mới biết là hóa ra những cái bài giãn cơ mà muốn bây giờ mình muốn ảnh hưởng đến lưng là mình cũng phải ảnh hưởng cả chân, coi như là toàn thân đi, bởi vì là chắc là cái nọ nó dây mơ rễ má đến cái kia mà, đúng không? Cái này rất là hay mà giờ mình mới biết đấy, chắc chắn là mình sẽ thử xem sao nha.
Ừm. <laughs> Mình hiểu. Đúng rồi. Chính xác luôn. Chính xác luôn. Đó. Ừm, rồi. Rồi tiếp theo đó bạn, thì cái chuyện đi ngủ nè thì trời ơi, bao đủ vấn đề muôn thuở của mọi người rồi đó! Thì thực sự á bạn
<laughs> Mình hiểu mà.
Ờ, kể cả bây giờ đi, bạn không có điện thoại và hông ngủ được, cũng hông sao hết, bạn cứ tập thói quen là tránh xa cái điện thoại của bạn ra. Thì từ từ đó bạn cái, ơ, cái cơ thể của bạn nó sẽ phải quen với cái chuyện là ô kê bây giờ kiểu gì cũng phải nằm đây thôi, vậy thôi thì cứ nằm nhắm mắt thôi. Đồng ý là ngày đầu, ngày một, ngày hai, ngày ba, rất khó khăn luôn, nhiều khi mất ngủ một xíu đó, nhưng mà hổng sao hết bạn. Tại vì á, bạn chỉ mất khoảng maximum là 3-5 ngày thôi là bạn sẽ cái cơ cái nhịp sinh học của bạn nó sẽ quen với cái giờ đó, cái giờ lên giường của bạn, cái giờ nhắm mắt của bạn. Thì, ờ, từ từ nó sẽ điều chỉnh lại để cho bạn cảm thấy buồn ngủ vào cái giờ đó. Và bạn cũng nên tập thể dục nha, tại vì khi mà bạn tập thể dục đó là một cái thói quen rất là tốt nha, nó giúp cho bạn là cân bằng máu huyết nè, cân bằng những cái chất dẫn truyền thần kinh, có thể là nó hổng làm cho bạn lăn ra ngủ, nhưng mà nó khiến cho cơ thể bạn thoải mái hơn, thì một cái cơ thể thoải mái thì sao nè? Thì dễ ngủ chứ làm sao bạn. Đó, mà chưa đúng rồi, mà còn chưa nói nha, nội cái chuyện mà bạn tập những cái bài cardio ngắn cũng 30 phút thôi 1 ngày, cũng trên YouTube luôn, người ta tập sẵn cho bạn, bạn tập theo thôi thì, ờ, rất là đơn giản thôi, nhưng mà á nó còn giúp cho bạn về cái vấn đề, gọi là, gù lưng nữa nè, đúng hông? Và thêm nữa nha ờ, mà khi mà người của bạn nó thoải mái đi, dễ chịu đi, nó sẽ bớt căng thẳng, mà bớt căng thẳng thì làm sao? Thì mình bớt cắn móng tay chứ làm sao nữa bạn, đó.
Công nhận. Ồ, vậy ha. Ừm, hay á. Rất là hợp Trời ơi, hay thật sự! Ồ, Wow! Hay quá trời luôn á! Coi như là cái cách mà bạn đưa cho mình có liên quan đến là mình tập thể dục, đúng không? Tập thể dục, tập cardio, tập giãn cơ này, thế là chỉ cần một cái thói quen đấy thôi, là mình có thể giải quyết được luôn cả 3 cái vấn đề của mình luôn đấy, đúng không nè? Ồ, vừa giúp mình nó, gọi là, dễ ngủ hơn, lưu thông máu huyết này kia, nhưng mà ngoài ra thì mình cũng phải kỷ luật bản thân một tí ha? Chắc là vẫn phải là tránh xa cái điện thoại cái đã này, ờ, không dùng điện thoại, mặc dù lúc đấy là mình cứ không ngủ được thì thôi mình cứ nằm như vậy, rồi dần dần cơ thể nó sẽ thích nghi, ồ, cơ thể kỳ diệu ghê ha bạn ha. Wow! Hôm nay mà bạn, ờ, nói chuyện với bạn xong là mình đã thấy rằng là uầy, có ngay cách đơn giản mà rất là dễ làm luôn ấy, chắc chắn là mình sẽ thử xem sao ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều nè!
Đó. Đúng rồi bạn. Chính xác luôn. Đúng rồi bạn. Đúng rồi bạn ơi. Ừm. Rồi, hông có gì đâu bạn ơi, cũng rất là mừng vì những cái hướng của mình đó, nó có thể nó cho bạn góc nhìn mới về cái chuyện là thay đổi những cái thói quen xấu cũ trước đây bằng những cái thói quen mới. Ờ, rất là mong là bạn có thể áp dụng liền và cải thiện cái, ơ, những cái thói quen này của bạn nha. Cảm ơn bạn nhiều, bái bai bạn nha.
Ô kê, bái bai bạn ha.